Sag doch mal, was macht denn für eine dich denn eine Influencerin oder 'n Influencer eigentlich so richtig glaubwürdig?
Ja, also für mich wirklich glaubwürdig macht sich jemand, wenn ich das Gefühl habe, äh, das ist menschlich. <chuckles> So das ist, äh, nicht so 'ne perfekte glatte Instagram-Seite und man kann gar nicht richtig andocken, so weil alles irgendwie so glattgebügelt ist und wunderschön ähm, sondern wenn jemand vielleicht auch mal über das spricht, was vielleicht herausfordernd war oder genau, eben die Schritte, wie sie oder er auch das erreicht hat, wo er heute steht. Also wirklich etwas, wo man sich sozusagen so andocken und verbinden kann. Das würde ich sagen.
Ah, mhm. Mhm. Ja. Mhm. Spannend, weil du hast am Anfang direkt nämlich erwähnt das Wort glatt. Und das sagt irgendwie für mich so 'n bisschen aus, dass du sagen willst, dass, na ja, irgendwie auch gezeigt werden soll, dass nicht alles perfekt ist. Meinst du das damit?
Mhm. Ja, genau. Ich meine, das kommt ja jetzt auch immer mehr, dass me äh, Leute eben authentischer sind, aber generell äh, also selbst in diesem vermeintlich authentischen es gibt ja wirklich diese wunderschönen, äh, Häuser, die gezeigt werden, also so, wenn alle Lebensbereiche sind total die die Häuser, die Kleidung, die Kinder, der das Fitnessstudio, selbst beim Sport und nach dem Aufstehen sehen diese Menschen dann scheinbar super aus und, ähm, manchmal wird ja dann jetzt sowas geteilt wie, äh: „Das zeige ich jetzt, um mich extra verletzlich zu zeigen“, aber selbst das habe ich dann manchmal den Eindruck, ist dann extra ist so kuratiert. Also wird dann ne, und das finde ich irgendwie uninteressant mittlerweile. Genau.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Wollen wir mal vielleicht darüber sprechen, was für dich denn eigentlich bedeutet, authentisch zu sein? Also, was was macht für dich denn so 'n authentischen Influencer aus?
Mhm. Ja, wenn man das Gefühl hat, äh, die Person ist einfach so, wie sie ist und schafft es, das eben auch dann über Social Media zu transportieren. Ich meine ich meine jetzt auch gar nicht, dass man da jetzt die privatesten Dinge teilen muss. Ich finde es eigentlich auch gerade wichtig, dass man auch Privates privat hält so. <chuckles> Aber, ähm, wenn man so das Gefühl hat also es kommt ja auch drauf an, was das für 'n Influencer ist. Ich persönlich interessiere mich jetzt halt für Leute, die sich auch so 'n bisschen mit Persönlichkeitsbeschäf äh, Entwicklung beschäftigen, ähm, oder so Lifestyle-Sachen und so weiter und
Mhm. Ja. <giggles> Klar. Mhm.
Wenn man jetzt es zum Beispiel ja geschafft hat, sich 'n Leben zu kreieren, wo man so ganz zufrieden mit ist, dann war das ja meistens nicht immer so, sondern da steckt ja auch 'ne Reise dahinter. Und wenn man da so 'n bisschen mitgenommen wird, auch in die Hochs und Tiefs und wie die Person das auch umgesetzt hat, das finde ich eigentlich dann interessant so.
Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, was auch spannend wäre, wo wir mal drüber reden könnten, wäre so bezüglich Authentizität. Ist es für dich dann auch so 'n Fall, dass du sagst, okay, das, was der Influencer postet, muss auch irgendwie auf seine Art sp special sein, also, es muss irgendwie außergewöhnlich sein? Oder sagst du, du folgst auch Leuten, die so 'n eigentlich relativ normales Leben führen und trotzdem, weil die dadurch auch so authentisch wirken, findest du's so interessant, denen zuzuck zuzugucken?
Mhm. Ja, ich würde sagen, ich folge eigentlich beiden, also ich folge jetzt Leuten, die sind eher haben so 'n Normalo-Leben oder so und wo ich dann vielleicht zum Beispiel auch als Mama das Gefühl habe, so ja, okay, die geht da durch ähnliche Sachen, interessiert sich auch für ähnliche Themen, wo's dann vielleicht konkret auch um so Kinderthemen oder Beziehungssachen Erziehungssachen auch geht, dann folge ich schon auch Leuten, die jetzt sozusagen größer sind, die vielleicht auch Podcasts haben und, äh, in diesem schönen Haus leben et cetera, wo ich aber trotzdem das Gefühl habe eben, dass die dann auch teilen, wie sie da hingekommen sind, und wo man so merkt, da ist 'n ehrliches Interesse dahinter, den Menschen was mitzugeben und nicht nicht andersrum: „Ich teile was, damit die was von mir kaufen, sondern ich möchte aus mir heraus was teilen.” Das ist, glaube ich, auch so 'n wichtiger Punkt.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay, also, du man könnte ja auch schon fast irgendwie dazu sagen, dass so 'n bisschen auch so Vertrauen aufgebaut wird. Also, man baut so ja irgendwie so 'ne Beziehung zu seinen Followern auf, könnte man ja schon fast sagen. ist bei dir denn schon der Fall gewesen vielleicht auch mal, dass du jemandem gefolgt hast und du hast dann so gedacht: „Okay, das ist 'ne sehr authentische Person“, und du hast dann vielleicht über Ecken oder wie auch immer herausgefunden, dass die Person, na ja, irgendwie doch gar nicht so ist, wie sie sich darstellt und dadurch dann irgendwie dein Vertrauen auch gebrochen wurde?
Ja. Ja. Mhm. Ja, da weiß ich gar nicht, ob das jetzt so bei Influencern der Fall war, vielleicht eher bei so Pri Leuten, die man aus’m Job oberflächlich kennt, wo man dann irgendwie, äh s sieht, oder wo man die Person vielleicht kennt, und dann sieht man das Instagram-Profil, und dann ist das irgendwie wie so 'ne gefühlte andere Person, äh, vom Aussehen her, von dem, wie's was sie so für Dinge teilt. Also, das ist vielleicht so was manchmal auch bei Influencern fällt mir jetzt ein, wenn Leute dann eben so so so besonders weise Zitate teilen oder 'ne 'ne a gewisse besonders, ja, empathische a Lebensweise oder oder auch nachhaltig Nachhaltigkeit ist zum Beispiel auch so 'n Thema, wenn jemand sich als sehr nachhaltig zeigt und man kennt die Person aber und weiß, äh, das das stimmt eigentlich so gar nicht, ne? Ähm, ja, also Glaubwürdigkeit und Vertrauen, das ist, glaube ich, schon so 'n extremes Thema, und das muss halt ich finde, da muss halt schon irgendwie rüberkommen: „Es gibt nicht so 'ne Trennung zwischen dem Profil und der Person.“ Dass ich, wenn ich jetzt die Person in Echt treffen würde dass ich denken würde: „Ach, cool, die ist wirklich genauso wie wie sie sich im Internet zeigt“ und umgekehrt auch, ne?
<laughs> Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Machst du das denn auch so? Also, ich meine, nicht, dass du jetzt höchstwahrscheinlich 'ne Influencerin bist. Aber hast du denn du wirst ja auch deine deine Social-Media-Konten haben. Teilst du da auch vieles von dem, wie du, na ja, authentischerweise ja auch bist? Oder probierst du vielleicht auch manche Sachen gar nicht so zu teilen, weil es dir auch zu privat ist und du nicht mit allen Leuten teilen möchtest?
Genau. Mhm. Mhm. Ja, also bei mir war das auf jeden Fall auch so 'ne Reise, also, ich würde sagen, bei Instagram habe ich auch angefangen, Dinge also, eher so diese positiven Sachen zu teilen, ne? Und möglichst irgendwie hübsch und so weiter. Und, ähm, dann habe ich's aber tatsächlich auch angefangen, mehr beruflich zu benutzen und habe dann da denn entsprechend den Content auch angepasst und, ähm, habe dann mich irgendwann gefragt, so: „Ja, was ist denn das, was mich interessiert?“ Und das ist halt dieses, wenn etwas Ecken und Kanten hat, und, ähm, habe dann schon auch wirklich mehr von mir so geteilt. Also, ich sage mal gar nicht jetzt irgendwie mein Frühstück oder ob mein Kind krank ist oder nicht. Also, das finde ich das hat alles halt nichts
Ja. <giggles> Ach ja. Mhm. Ah.
jetzt mit dem zu tun, was ich da quasi anbiete, aber mehr so meine echte Meinung oder auch Herausforderung, die ich vielleicht hatte, aber immer im Kontext zu dem, was ich da quasi auch anbiete, also, dass es immer irgendwie auch immer in Verb Verbindung zu dem steht und nicht so random ist, ne?
Ja. Mhm. Okay. Ja, klar. Ich meine, man muss ja auch ehrlich sein, äh, Social Media ist halt auch mittlerweile ja etwas geworden, wo Leute ihr Geld mit verdienen und ich meine, wo Geld ist, ist ja auch immer Interesse von Menschen, das zu erledigen. Wie ist es denn bei dir, wenn jetzt Leute Werbung machen? Also, in irgendwelcher Form? Vielleicht haben sie Produkte zugeschickt bekommen, oder m weiß nicht, haben irgendwie, ne, sage ich mal auch Geld bekommen, um jetzt dafür Werbung zu machen. Würdest du sagen, dass man da doch auch sehr transparent sein sollte, was das angeht? Oder sagst du: „Na ja, die Person sollte einfach ihr Ding machen dürfen und wenn sie da dahinter steht, dann passt das schon.“ Wie ist so deine Meinung dazu?
Mhm. Genau. Hm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ich finde, das muss halt auch wieder so 'n rundes Bild sein, ne? Also, ich folge zum Beispiel einer, ähm, Influencerin, weiß ich gar nicht, ist auch Autorin, bietet Kurse an, so alles mögliche Podcast und bei ihr geht's halt viel um so 'n sehr gesunden Lifestyle, also, zum einen wirklich so Gesundheit äh, gesunde Ernährung, Sport, aber auch sie ist jetzt zum Beispiel auch Mama geworden und wie man Mama und Business vereinbart und, äh, auch so 'n bisschen Persönlichkeitsentwicklung und generell so als Überthema könnte man eigentlich sagen, wie führt man 'nen ein ausgeglichenes erfülltes Leben so, ne?
Okay. Mhm. Ah. <chuckles> Mhm.
Und da könnte man jetzt auch sagen: „Boah, super viele unterschiedliche Themen,“ aber sie ist halt irgendwie sehr glaubwürdig und wenn sie jetzt zum Beispiel da diese ähm 'nen Wasserfilter empfiehlt, <chuckles> zum Beispiel, dann nehme ich ihr das ab o weil ich halt schon ihr jetzt auch so lange folge, wirklich mir auch die Podcasts anhöre und weiß, sie ist selber wirklich so in dem Thema, dass ich da schon da wäre ich dann tatsächlich eher dankbar, wenn ich da von ihr 'ne Empfehlung erhalten würde, weil ich wüsste, da kann ich mich drauf verlassen irgendwie, oder das ist zumindest das, was sie mir suggeriert, ne?
Ja. Mhm. Ah, krass, okay. Aha. Mhm. Ich finde es auch spannend. Du sprichst ja, nehme ich gerade an, dass n n du gerade 'ne also, du sprichst ja von Influencerin, die, äh, Mutter geworden ist, und ich meine, da ist natürlich das Kind ja irgendwo ja irgendwo 'ne Rolle, sage ich mal, das was da ja in den Stories mitspielen wird. Wie ist es denn da? Also, sagst du, da gibt's dann irgendwo da auch 'ne Grenze, wo das authentisch und glaubwürdig sein dann vielleicht doch überschritten wird? Also, dass man sagen sollte: „Ich sollte m jetzt doch nicht zu viel über mein Kind preisgeben und authentisch sein, sondern lieber vielleicht doch 'n bisschen privater das für mich behalten, bevor ich da zu viel mit irgendwelchen Leuten oder fremden Leuten, die man ja nicht kennt, teile.“
Ähm, ja, mhm. Mhm. Mhm. Hm. Ja. Ja. Also, bei der Person, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, sie macht das tatsächlich so, dass sie ihre Kinder eigentlich gar nicht zeigt, so, vielleicht mal 'ne Hand oder irgendwie so oder den Kinderwagen, aber eben es geht vielmehr über um ihre innere Entwicklung. Was hat das Mama werden mit ihr gemacht? Was waren vielleicht die Challenges, wie hat sie das überwunden? Dann lädt sie zum Beispiel auch so Experten oder Wissenschaftler et cetera ein, um über diese Themen zu sprechen. Äh, von daher ist da so viel Inhalt, dass das nicht so relevant ist, ob man jetzt das Kind sieht oder nicht. Also, ich sage mal, sie hat das nicht nötig, <chuckles> weil der Content an sich sehr stark ist.
Mhm. Okay. Ah, spannend. Mhm. Mhm. Okay.
Und ich persönlich resoniere halt dann eher damit, weil ich jetzt auch eher sagen würde, ich finde es nicht so gut, wenn man seine Kinder zeigt, und das würde bei mir jetzt eher dafür sorgen, dass ich da halt weniger interessiert daran wäre, weil das für mich halt auch so 'n wichtiger Punkt ist, die Kinder halt eher vor dem so zu schützen, ne?
Okay, spannend. Also, d f du würdest wirklich klar sagen: „Okay, es gibt Grenzen, wo Glaubwürdigkeit dann doch einfach, na ja, 'n bisschen, äh, e 'ne andere Priorität hat, als auch mal sein privates Umfeld vielleicht auch zu schützen.“ Und das kann man, finde ich auch so unterschreiben. Also, es ist 'ne 'ne sehr gute Meinung auch.
Mhm. Mhm. Also, ich finde es eher schwierig, wenn man es nötig hat, sozusagen sein Privates so nach außen zu tragen. Ähm, ich finde es sehr wichtig, grade wenn man 'ne Familie hat, die Familie auch zu schützen, weil die Kinder können das ja nun wirklich nicht selber entscheiden. Und, ähm, ich find also, für mich ist es der Glaubwürdigkeit eher abträglich, wenn man eben nicht in der Lage ist, die Kinder zu schützen, weil es gibt so viele Informationen mittlerweile darüber, auch was mit den Bildern gemacht werden kann, KI, et cetera, ähm, und ich finde für mich sorgt das eher für mehr Bestand, wenn jetzt 'n Influencer das eben nicht nötig hat, äh, die Gesichter der Kinder zu teilen, so. Oder manche sind ja wirklich die teilen dann die Windeln und was weiß ich nicht alles. Das gren das ist wirklich, ja, die Privatsphäre, ne? Da geht's ja echt so um Privatsphäre auch von den Kindern, die Intimsphäre, die halt gar nicht respektiert wird und das finde ich überhaupt nicht, äh, gut so, ne? Mhm.
Mhm. Genau, ja. Ja. Ja. Mhm. <chuckles> Ja, das geht ja auch vielleicht weit. Ja. Ja, auf jeden Fall, genau. 'N Thema, über das wir jetzt auch noch so gar nicht gesprochen haben, was ja eigentlich so mit dem Wort Influencer ja eigentlich mit einhergeht, sage ich mal, ist ja auch die Followerzahl. Also, ich meine, die ist ja sehr, sehr, sage ich mal
Mhm.
sehr ausdrucksstark, indem man ja sagen kann: „Okay, ich habe jetzt viele Follower oder auch wenig.“ Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, dass das schon irgendwo 'ne Rolle spielt, ob jetzt der Influencer viele Follower hat oder auch nicht? Oder sagst du, weiß nicht, die Kommentare oder die Stories sind für dich wichtig, m die da jetzt drin stehen vei oder die Leute, die da in der Community sind. Wie was ist dir wichtig bei so 'nem Influencer?
Mhm. Mhm. Ja, also, wie viele Follower er oder sie hat jetzt nicht unbedingt und manchmal sind die ja teilweise so groß, ob das jetzt 100.000 oder 500.000 sind oder so. Ich finde, das sind dann solche Zahlen das ist für mich eh dann, äh, schwierig irgendwie einzuschätzen. Aber ich finde schon, jeder hat ja auch mal angefangen und, ähm, ich habe das schon teilweise auch gehabt, dass ich dann teilweise wie so Influencern, äh, die Entwicklung mitbekommen habe, von eher weniger f un, ne, Pro kleineren Profilen, wie die sich dann auch weiterentwickelt haben, und das ist irgendwie auch spannend. Und, ähm, da sieht man dann auch wieder, wenn jemand wirklich auch gut ist, dass das dann auch ganz organisch wächst und da muss man dann auch nicht irgendwelche faken Werbedeals eingehen oder Follower kaufen oder so. Ähm, ja, also, da w und was du gerade angesprochen hast mit der Community, also, das ist natürlich dann schon cool, wenn 'n Influencer das schafft, wirklich, ähm, ja, so Gleichgesinnte auf seinem Profil zu vereinen und dass die wiederum auch das Gefühl haben, so: „Hey, wir gehören jetzt so zu einer Gruppe dazu.“ Das ist natürlich schon auch schön so, ne?
Ja. Mhm. Ah. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, da kann ich auch nur zustimmen. Du hast da grade nämlich aber auch was Interessantes gesagt. Und zwar, dass du, na ja, schon auch F Influencer hattest, die wenig Abonnenten hatten, als du die entdeckt hast damals, und dann irgendwie vielleicht auch so 'n bisschen so die Entwicklung mitbekommen hast. War das da auch schon so, dass du, na ja, irgendwie gemerkt hast, dass die Entwicklung vielleicht auch irgendwie der Person vielleicht geschadet hat? Also, dass du gemerkt hast: „Mit der Reichweite hat sich die Person dann vielleicht auch irgendwie negativ verändert, oder die Posts.“?
Mhm. Mhm. Ja, kommt drauf an, ne, weil, ja, eine kommt mir schon, wo man jetzt dann gemerkt hat, die, äh, wurde so hat sich dann dem gro Bild, was viele andere auch haben, so 'n bisschen angepasst. Also, es wurde dann halt immer professioneller und so, aber irgendwie auch so 'n bisschen langweiliger, ne? Das ist ja dann vielleicht wie bei so Musikern, die da 'n tolles Album hatten und das 2. ist dann irgendwie nicht mehr so, vielleicht weil die nicht mehr so 'ne Spannung, so 'ne Tiefe drin hatten. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch erlebt, genau.
Mhm. <chuckles> Ein gutes Beispiel. Ja. Ne, cool, auf jeden Fall. Also, ich finde es auch immer sehr interessant, sich irgendwie da 'n bisschen zu l unterhalten darüber und ja, auf jeden Fall war's spannend, auch mal deine Ansätze zu sehen. Also, vielen Dank für das Teilen deiner Gedanken.
Ja, danke für deine spannenden Fragen, war ein sehr schönes Gespräch.